É verdade, é verdade. tem razão.
Né, e assim, você tá mostrando que tem muita noção de tempo, porque o dia que você tem médico, você vai, você volta, você fica na fila de espera você fica na sala de espera dele, né. <sniffs> Às vezes ele demora muito mais tempo do que, hã, a gente achava. Aham.
Sim. Isso. Sim. Exatamente. E é isso. É, sai do seu controle, né, sai do seu controle, você tem que pagar o carro, então, pio piora, porque você tem o elemento surpresa, você tem o trânsito, enfim, a
Uhum. "Elemento surpresa", legal. Uhum. Exatamente. Sim, sim, porque, por exemplo, quando eu vou viajar de avião, eh, t tem pessoas que fala: "Nossa tá saindo tá indo muito cedo para o aeroporto", mas eu sei que da minha casa para o aeroporto, tem uma autoestrada que às vezes dá acidente
"Elemento surpresa". Gostou da frase, né. Sim. <laughs> Hã. Isso mesmo, isso mesmo.
se eu sair em cima da hora, um acidente vai deixar o carro parado por um tempo, até a a polícia abrir a via
Isso. É, é isso mesmo.
e nisso eu perco o meu voo, sabe.
E e falando disso, de viagem de aeroporto, não é uma delícia, você chega cedo no aeroporto, você faz o check-in, sem estresse, sem corre-corre. Aí você vai pro pro pro portão de embarque tranquilamente, lá você fica 1 hora, 2 horas. Aí você tem YouTube, você tem todos os seus, né, os seus aparatos, você pode fazer um sabe, um joguinho. É uma delícia viajar sem estresse.
Aham. Uhum. Uhum. Sim, no seu É. Si sim. Uhum. É, com certeza, com certeza. Eh, hã, já aconteceu, por exemplo, de eu sempre fiz assim, sempre deu certo, fui viajar com uma abençoada, que eu até cortei a amizade porque a pessoa é insuportável, mas, enfim, isso eu te conto em outro momento, e aí ela ficou batendo o pé que eu queria ir muito cedo para o aeroporto. Adivinha?
O que? É o que? Aham. <laughs> Ok. Ah, sei. É d deu tudo errado, atrasou ou perdeu o voo exatamente, por causa dos elementos surpresa.
Perdemos o voo. Uhum. Sim. Não, foi burrice mesmo, burrice dela, e foi falta de confiança minha, porque isso me trouxe uma lição valiosíssima, que é: "Meu irmão, confia no seu taco que sempre dá certo jeito que você faz, por que que você ouviu uma pessoa que, eh, já ti já tem um comportamento duvidoso", sabe? Então serviu pra isso.
É. <laughs> Ok. Exatamente. É. E às vezes não tem experiência nenhuma, né. Uh, eh você sabe qual tem um problema hoje que eu percebo no no mundo? No mundo? Todo mundo sabe tudo.
Uhum.

É, então, dia desses eu estava conversando com uma uma menina que ela trabalha para o governo português, e aí ela me deu várias dicas sobre finanças, e aí eu disse para ela assim: "Olha, tô um pouco preocupado, porque um colega meu de trabalho me disse: "Isso e isso e isso"". Ela riu e ela falou: "Esse é o problema das pessoas, elas querem falar do que elas não sabem".
Ah, ok. Ok. Hum. Aham. Aham. É. É, e a rede
E que você sabe que o português é muito direto, né.
É, ver eles são bem diretos. Não, e a rede social, agora todo mundo acaba, assim, te de de não d por o fato de não ter uma opinião, abraça a opinião de uma outra pessoa e é ruim, às vezes, né. Uma coisa é você falar: "Nossa, essa pessoa, eh, sabe do que está falando" e você se inspira e aprende. Isso é isso é uma reali é uma situação, uma realidade. Outra coisa são: seguidores de de youtubers, que não têm opinião nenhuma e só falam o que o youtuber fala. É um problema. E, isso, exatamente, esse é um grande problema. Agora, eu eu vou sugerir o seguinte para você, por exemplo, falando de dia de viagem, ah, a organização do seu dia, a lista que você vai fazer para o seu dia no dia da viagem, é sair cedo para ir no aeroporto, só.
Hum. Uhum. Sim. Aham. Si sim, uhum. Uhum. É, repete tudo igual um papagaio, né, de A a Z, tudo igual. Uhum. Sugira. Uhum. Certo. Uhum. Uhum.
Você não vai ter outro outro outra lista, porque a mala você fe é a mala você já fez no dia anterior, né.
Então. Com certeza, fez no dia anterior. Deixa tudo pronto, vai dormir, acorda e vai para o aeroporto.
E mesmo. Exatamente, para não ter estresse.
Uhum. Mas, mano, isso aí que tá, porque, assim, eu sabia como fazer. O que eu aprendi nessa experiência foi que, eh, eu tenho que confiar mais em mim, porque muitas vezes no meu trabalho, tem pessoas que vêm e falam assim: "Juan, é possível tal coisa, ou, eh, você pode rever tal coisa para mim?". Qui. E aí, eu eu sei que aquela pessoa tá errada, eu sei que aquela pessoa tá errada porque, eu sou treinado para aquilo. Daí eu penso assim: "Ah, vai que mudou alguma coisa" ou "Deixa eu dar uma molhada", então, assim, de
O quê? Hã. Hum. Sim. Sim. Entendi. Entendi. É. Você dá o benefício da dúvida, isso a gente chama aí, "Eu dou o benefício da dúvida".
É. É e eu sim mas eu eu, eh, eu não vou dizer que é benefício, nesse caso, porque, assim, eu tenho, eh, é insegurança, porque eu tenho certeza do assunto, e aí eu deixo um fulano criar uma insegurança na minha cabeça, então eu parei com isso, sabe, eu chego na pessoa e falo: "Não, é assim e ponto".
Hum. Entendi. Uhum. Ah. Tá certo. Isso mesmo, isso mesmo, porque vo se você é especialista em um assunto, você é especialista no assunto e ponto final.
Uhum. Uhum.